Ừm, bạn này! Mình muốn chia sẻ một chút xíu về cái tình hình gần đây của mình ha. Thì gần đây ấy mình cái công việc hiện tại của mình thì mình không còn là làm văn phòng nữa, là sẽ có những cái, kiểu, ờ, giờ đến giờ đi xong rồi là, kiểu, tính lương các kiểu, các kiểu á. Thì hiện tại cái công việc của mình nha, là cái công việc nó sẽ là mình làm càng nhiều thì mình càng nhận được nhiều tiền bạn ạ, vậy nên là, kiểu, mình có thể là làm ban ngày cũng được, ban chiều cũng được, mà ban tối cũng được luôn nha, không kể ngày đêm luôn, 24 giờ đều được, vậy nên ấy là hiện tại mình đang rơi vào một cái trạng thái đó chính là mình cảm thấy, gọi là, tội lỗi khi mà mình nghỉ ngơi bạn ạ. Bởi vì có một cái đợt nha, mình cày ngày cày đêm cho cái công việc đó của mình, và thực sự rằng là cái thu nhập mình nhận lại được là rất là lớn luôn ấy, và có một cái đợt mình cảm thấy khá là mệt mỏi và mình muốn nghỉ, nhưng mà cứ khi nào mình nghỉ nha, mình cứ có một cái suy nghĩ là "Ôi thôi chết. Thế mà mình nghỉ thế này, mình cứ cảm giác nó không cam lòng ấy." Mình đã quen với cả cái trạng thái mình làm việc từ trước rồi này, xong rồi lúc mình nghỉ mình lại nghĩ rằng là nếu mà mình làm việc thì có khi lúc này mình lại đang kiếm được ra tiền, còn mình nghỉ ngơi lại không kiếm được ra tiền ấy bạn. Vẫn nên, kiểu là, mình đang bị rơi vào cái khó khăn khi mà có thể là làm cách nào để giúp mình nghỉ ngơi nhưng mà không cảm thấy tội lỗi không bạn nhỉ?
Ừm, sao á bạn? Ừm. Ừm. Ừm, mình hiểu nè. Ừm, chà, cái vấn đề này cũng làm bạn khá là phiền lòng ha, thì trước khi mình có những cái chia sẻ cũng như là lời khuyên dành cho bạn đó, thì mình cũng có một vài câu hỏi để mà làm rõ hơn tình huống của bạn nha. Hông biết á là đối với bạn á, là nghỉ ngơi mà bạn đề cập á, là nó sẽ ngắn dài cụ thể như thế nào? Chẳng hạn như là, ờm, dài như là một kỳ nghỉ á, ngắn h ờ, kỳ nghỉ đi chơi 2 ngày 1 đêm hay là nghỉ ngắn mỗi ngày, ờ, vài tiếng đồng hồ á bạn.
OK. Ưm hừm. Ờ, đúng rồi nha, nó sẽ thường rơi vào những cái kỳ nghỉ ngắn vài tiếng đồng hồ thôi bạn ạ. Ví dụ như là, kiểu, có một cái ngày mình đã làm ca sáng rồi, xong rồi ca chiều, kiểu, mình cảm thấy mệt quá hay là, kiểu, đột nhiên mình không có đủ cái năng lượng để mình làm việc ấy bạn, thì mình sẽ ơ, cho phép, là kiểu, bản thân mình nghỉ ngơi vào buổi chiều. Nhưng mà trong cái khoảng thời gian là mình nghỉ ngơi nha, mình cảm thấy như là, kiểu, mình rất là bứt rứt cơ thể luôn ấy bạn, bởi vì là hàng ngày lúc đấy là mình làm việc mà nhưng mà bây giờ mình lại nghỉ, xong mình nghĩ là "Ôi, nếu mà, kiểu, một buổi chiều mình làm việc là mình có thể kiếm thêm được bao nhiêu rồi." Vậy nên rằng là mình lại không cam tâm luôn nha, xong rồi mình lại đi lôi đầu mình lại đi làm việc tiếp chứ mình không thể nào mà nghỉ ngơi một ưm, kiểu, không thể nào nghỉ ngơi nữa luôn á.
Ừm. Ừm, mình hiểu nè. Ừm. Chà, vậy thì hổng biết á là hiện tại cái áp lực lớn nhất khiến bạn cảm thấy phải tiếp tục làm việc, làm việc, làm việc là gì? Chẳng hạn như là bạn đang có cái áp lực về tiền bạc nè, hoặc là bạn có trách nhiệm là phải, ơ, lo cho gia đình, hoặc là, ờ, em em, hoặc là con của bạn nè, hay là, ừm, bạn có cái nỗi sợ là bị tuột lại phía sau á bạn?
Mình hiểu nha. Mình rất là hiểu luôn. Thì đúng là như bạn nói đấy. Hiện tại cái công việc này của mình là cái công việc chính của mình rồi, mình không còn cái công việc nào phụ nữa. Vậy nên là tất cả cái nguồn thu nhập của mình đều, gọi là, phụ thuộc hết vào cái công việc này luôn. Và cái công việc này nó có cả những cái mức thưởng, nếu mà, kiểu, mình đạt được đủ cái doanh số các kiểu này. Vậy nên nha, là mình cứ cố gắng để mình làm, làm càng nhiều thì sẽ được thưởng càng nhiều mà. Và mình có lẽ là cũng cần phải hàng tháng cũng phải lo lắng cho gia đình nữa. Không nhất thiết phải là, ờ, kinh tế cả gia đình phụ thuộc hoàn toàn vào mình, nhưng mà bởi vì mình cũng đã ra trường rồi, mình cũng đã tốt nghiệp rồi, vậy nên mình cũng mong muốn là có thể đỡ đần phần nào cho bố mẹ ấy bạn. Vậy nên là mình cũng có những cái áp lực như thế nữa. Và cứ có cảm giác như là lúc mà mình làm việc thì tiền nhiều mà, nên là mình thích và mình nghỉ ngơi thì tiền lại không có, nên là mình cứ lại cảm thấy tội lỗi và bứt rứt đó bạn.
Ừm. Ừm, và bạn sẽ có một cái, ơ, cảm giác, kiểu như là, khi mà mình kiếm được càng nhiều tiền thì mình, giống như là, có một cái vị thế tốt hơn và mình có giá trị hơn ở trong xã hội, đúng hông nè? Ừm.
Ờ, chuẩn luôn chứ. Đó.
Thì với những cái người mà, kiểu, ờ, làm càng nhiều tiền á, và có cảm giác tội lỗi khi mà nghỉ ngơi á là một cái điều rất là dễ hiểu đó bạn, tại vì trong đầu bạn á, nghỉ ngơi nó sẽ đồng nghĩa với cái việc là mất đi thu nhập, hoặc là bỏ lỡ cơ hội, đúng hông nè? Đó. Ừm. Và ngoài ra á, ờ, mình cũng có câu hỏi là h hổng biết là bạn đã có thử cách nào để mà giảm tội lỗi khi mà nghỉ ngơi chưa á bạn?
Ồ! Hoàn toàn chính xác luôn. Ừm. Ừm, nếu mà nói một cái cách cụ thể ha thì chắc là mình chưa áp dụng một cái phương pháp nào cụ thể đâu bạn ạ. Mình cũng chỉ đơn giản là, kiểu, tự nói chuyện với bản thân rằng là "Ôi, nghỉ ngơi cũng tốt mà, nghỉ ngơi giúp mình có thể tái tạo được năng lượng này, ờ, để có thể quay trở lại làm việc nó tốt hơn." Nhưng mà mình cứ nghĩ đến những cái, giống như là, kiểu, những cái thu nhập của mình bị trôi đi khi mà mình nghỉ ngơi ấy. Lúc đó thay vì mình làm việc thì mình đang có tiền mà, nhưng mình nghỉ ngơi thì không có tiền và, kiểu, cái ý nghĩ cần phải kiếm được nhiều tiền, nó cũng đang lớn hơn cái ý nghĩ mình cần phải nghỉ ngơi. Vậy nên là hiện tại mình vẫn chưa dứt ra được khỏi cảm giác tội lỗi khi mình nghỉ ngơi đâu bạn.
Ừm, mình hiểu nè. Ừm, vậy thì hổng biết cái chuyện mà cứ liên tục lao đầu vào công việc mà cứ làm việc liên tục mà hạn chế cái cái thời gian nghỉ ngơi hết sức có thể này á, nó có ảnh hưởng gì lên sức khỏe, thể chất và tinh thần của bạn hông? Bạn có cảm thấy là, ờ, mệt mỏi, lờ đờ, uể oải, hay là ngủ hông đủ hông bạn?
Wow, đúng là có luôn đấy bạn ạ, kiểu như là, kiểu, khi mình dành rất nhiều thời gian cho cái công việc này của mình rồi ấy, thì sẽ đến một lúc nào đó mình cảm thấy chán mà, nhưng mà dù chán nha, mình vẫn cứ phải bảo bản thân là mình phải làm đi. Vậy nên có thể là có những cái lúc, những cái hiệu suất của mình đã bị giảm đi rồi, mình không còn được đánh giá tốt, hay là những cái việc mà mình làm nó không còn cái chất lượng tốt nữa ấy bạn, nhưng mà lúc đó nha, thì mình cũng hiểu được rằng là phải nghỉ ngơi thì cơ thể nó mới quay trở lại được cái năng lượng này. Và đúng là như bạn nói nha, kiểu, cái tâm trí mình hằng ngày cứ lúc nào cũng nghĩ đến cái công việc này này, ăn trưa hay là nghỉ tối các kiểu nha, cũng phải nhanh, nhanh, nhanh để quay trở lại làm việc ấy bạn, khiến nó đầu óc mình cứ dính lấy đấy cái công việc và, kiểu, không thoát ra được để có thể nghĩ được một cái điều gì khác luôn nha. Đúng là một cái khó khăn luôn, ừm, khi mà mình làm cái công việc này á.
Ừm, mình hiểu nha. Chà! Chà! Cái việc mà, ờ, lao đầu vào làm việc như vậy có vẻ là nó đã ảnh hưởng lên cuộc sống của bạn rất rất là nhiều luôn. Mặc dù đúng là bạn đã kiếm lại được cái, ờ, gọi là, số tiền mà nó tương xứng với lại công sức mà bỏ ra, nhưng mà bạn giống như là phải, a, đánh đổi cả cái cuộc sống cá nhân của mình cho nó vậy đó. Thì sau khi những cái, a, trao đổi nãy giờ đó, mình cũng, ờ, đã nhìn ra rõ cái vấn đề của bạn rồi và cũng có một vài cái góc nhìn cũng như là lời khuyên dành cho bạn nha. Đầu tiên á là bạn, ờ, cần phải, a, suy nghĩ thoáng ra nè, bạn tách biệt cái giá trị bản thân mình ra khỏi cái công việc và cái số tiền mình kiếm được. Và cái điều này thật sự là rất là khó nha. Nhưng mà, ừm, bạn có thể nghĩ là giá trị của mình á, nó không đồng nghĩa với số giờ làm việc hay là số tiền mà bạn tạo ra trong ngày. Ừm, chẳng hạn như bạn vẫn có rất là nhiều những cái, a, giá trị tốt đẹp khác như là, ờ, bạn là một người vui vẻ, hòa đồng nè, có một cái năng lượng tích cực, rồi sống chan hòa, yêu thương, ơ, người nhà rồi cha ừm, yêu thương bạn bè. Ừm, kiểu như là, bạn vẫn có những cái đứng đức tính tốt khác, và cái việc nghỉ ngơi á, nó sẽ không có làm bạn, à, kém cỏi hoặc là bị tụt hậu lại và nó chỉ giúp cho bạn là có thêm năng lượng. Ngoài ra á thì cuộc sống mà, nó không chỉ có cái việc là kiếm tiền và làm việc thôi, mà nó cũng sẽ có những cái thú vui khác, chẳng hạn như là ví dụ như bạn cũng có thú vui như là tập luyện thể dục thể thao nè, hoặc là chăm sóc nhà cửa, nấu ăn chẳng hạn, hoặc là, ờ, ừm, dành thời gian cho gia đình, đi chơi với gia đình nè. Đó, bạn thì vẫn là bạn và vẫn có những cái giá trị rất là tốt của riêng bạn. Mặc dù là bạn có làm việc hay không đó, thì những cái, a, suy nghĩ mở rộng này ra và tách việc bản thân khỏi ph công việc đó nó sẽ giúp cho bạn, ờ, tự tin vào bản thân mình hơn và bớt cái cảm giác tội lỗi khi mà nghỉ ngơi đó bạn.
Ừ, chuẩn luôn. Đúng rồi. Ừm. Đúng rồi! Ờ, đúng này. Mình đồng ý nha. Wow! Mình rất là đồng ý với bạn luôn bạn ạ. Có lẽ là không phải là bản thân mình, mọi người sẽ nhìn mình bằng những cái số tiền mà mình kiếm được, hay là, kiểu, cái lương hàng tháng của mình là bao nhiêu này. Lương mình thấp không có nghĩa là mình là một con người yếu kém hay là gì gì khác ha, mà có rất là nhiều những cái giá trị khác. Đúng là như bạn nói mình cần phải mở rộng cái suy nghĩ của mình ra hơn, nhìn nhận một cái cách khách quan hơn. Và có lẽ là sức khỏe mới là quan trọng mà, mình cần phải đảm bảo cái sức khỏe của mình. Và chứ không phải là cứ đâm đầu vào đi kiếm tiền thì sẽ được mọi người công nhận hay là gì gì đâu, mà đúng là mình cũng cần phải coi sóc và, ờ, có thể có một cái sự quan tâm dành cho bản thân của mình nữa. Thực sự là một cái lời khuyên rất là hay, bạn ạ.
Đúng rồi đó. Chính xác luôn đó, bạn ơi! Ừm. Ừm, ngoài ra á, thì bạn có thể, à, dần dần bắt đầu lại và làm quen lại từng bước, từng bước với những cái nghỉ ngơi nhỏ thôi, và nó có kế hoạch. Chẳng hạn như là bạn có thể phân chia cái thời gian biểu ở trong ngày của mình ra đó, và dành, à, mỗi mỗi ngày một cái khung thời gian nhất định để mà nghỉ ngơi ha. Ờ, bạn có thể kết hợp với lại nghỉ ngơi ngắn này, chẳng hạn như là làm việc liên tục, ừm, 45 phút rồi nghỉ 15 phút, ừm, để mà mình, à, không có bị quá là stress đó, và cho não bộ có cái thời gian tập trung sâu ở trong 45 phút đó và nghỉ ngơi sâu ở trong 15 phút nè. Đó, và, ờ, cũng dành cho bản thân mình những cái khung thời gian để làm những cái việc cá nhân mà bạn yêu thích. Chẳng hạn như là bạn thích tập thể dục thể thao hay chỉ đơn giản là, ờ, bạn thích chăm sóc da tại nhà buổi tối đi, thì cũng dành cho mình cái khoảng thời gian để mình chăm sóc lại bản thân nè, ừm, chứ không phải là chỉ có làm việc thôi. Ừm, bạn cũng phải, ơ, có thời gian cho bản thân mình nữa bạn nha.
Ơ, đồng ý nha. Ờ, đúng rồi đó, thực sự rằng là mình rất là yêu thích cái công việc skincare, chăm sóc da mỗi buổi tối luôn đó bạn ạ. Và đúng là như bạn nói nha, có vẻ như là do từ trước ấy, mình đang không biết cách, gọi là, phân phối cái thời gian nghỉ ngơi và thời gian làm việc của mình một cách hợp lý. Như là, kiểu, mình cứ làm xuyên trong vòng vài tiếng này, xong rồi mình lại nghỉ dài trong vòng vài tiếng, khiến cho mình vừa cảm thấy mệt mỏi nha, vừa cảm thấy cơ thể cứ cảm thấy tội lỗi vì mình nghỉ nhiều nữa. Thì thay vào đó mình cứ có thể là làm được khoảng 1 tiếng này, mình lại nghỉ ngơi khoảng tầm 15-20 phút, rồi lại tiếp tục làm tiếp, làm tiếp, làm tiếp. Như thế thì mình vừa có thể duy trì cái sức khỏe của mình, vừa có thể cảm thấy rằng là, à, nghỉ ngơi nó cũng không xấu đâu. Nó chỉ đơn giản là cách có thể lấy lại được cái năng lượng thôi. Ừm, cảm ơn bạn rất là nhiều nha!
Ừm. Đúng rồi đó bạn! Ừm. Ngoài ra á, thì, ờ, như bạn có chia sẻ hồi nãy á thì cái công việc của bạn nó cũng khá là linh động, đúng hông? Kiểu như là nó cũng không có một cái, ơ, KPI ở bên ngoài hoặc là một cái người sếp nào đó và thúc ép bạn mà đó là do bản thân bạn tự thúc ép bản thôi bạn thôi. Thì bạn có thể là, ờ, giảm cái, a, cái mục tiêu mà mình đề ra một xíu. Có thể là 1 tháng đó mình giảm cái, a, số tiền mà mình kiếm được lại một xíu, nhưng mà đổi lại á, mình sẽ có được rất là nhiều những thứ khác. Chẳng hạn như là bạn có thời gian để mà dành cho bản thân nè, có thời gian dành cho gia đình, có thời gian để mà ngủ, nghỉ đầy đủ giấc nè, rồi ăn những cái bữa ăn thật là ngon nè, có thời gian, a, luyện tập thể thao, rồi có thời gian để gặp gỡ bạn bè nữa. Tính ra á là cái thu nhập của bạn mặc dù có thể là cái tháng đó nó thấp hơn bình thường một xíu đó, nhưng mà đổi lại là bạn vẫn được rất rất là nhiều những cái lợi ích khác bạn ha.
Đúng rồi! Ừm, chuẩn luôn. Đúng rồi mà. Wow! Thực sự rằng là mình rất đồng ý với bạn luôn nha! Có một khoảng thời gian là mình đâm đầu mình làm việc ấy, thì đúng là lúc đó cái thu nhập của mình nó có cái sự tăng trưởng, nhưng mà gần như là khi mình nhìn lại cái khoảng thời gian đó mình chỉ có mỗi làm việc, làm việc, làm việc thôi. Không có thời gian nghỉ ngơi, không có thời gian đi chơi với bạn bè, không dành thời gian cho gia đình gì cả luôn, và điều đó cũng khiến cho mình cũng cảm thấy vô cùng là mệt mỏi nữa. Vậy nên rằng là có thể như bạn nói, mình cũng không cần phải quá bắt ép mình phải kiếm ra, kiểu, càng cao càng tốt hay là gì cả này. Nên đặt ra một cái mức thôi và khi mình đã hoàn thành xong cái mức đó rồi, thì mình sẽ dành thời gian cho bản thân mình. Lúc đó vừa khiến cho mình có thể được nghỉ ngơi ha, vừa giúp cho mình cơ thể của mình nào câm trạng nó cũng thoải mái hơn này, lo tâm trí nó cũng thanh thản hơn mà có thêm được những cái kỷ niệm khác nữa ngoài cái việc cứ đâm đầu vào làm việc ha. Thực sự rằng là như là cách bạn nói, mình cũng đã thấy được một cách tiếp cận nó khác đi này. Mà đúng là có thể như là trở thành một cái kim chỉ nam, hay là, kiểu, một cái bước ngoặt giúp mình ra được khỏi cái trạng thái, như là, nghỉ ngơi mà không thấy tội lỗi đó bạn. Rất là cảm ơn bạn nha!
Ừm, đúng rồi đó bạn! Ừm. Ừm. Ngoài ra á, thì cũng có một điều quan trọng nữa là bạn hãy quan sát cái lợi ích thực tế của cái việc nghỉ ngơi bạn nha. Sau khi nghỉ thì bạn có tập trung tốt hơn nè, làm việc nhanh hơn nè, ít mệt mỏi hơn nè. Khi bạn thấy nghỉ ngơi có, ờ, giúp cho bạn làm việc hiệu quả hơn đó, thì tự tự động á cái cảm giác tội lỗi trong bạn nó sẽ giảm dần đi đó. Trong tương lai á, mình hy vọng là bạn có thời gian nghỉ ngơi dành cho bản thân bạn hơn mà không bị tội lỗi bạn nha. Ừm.
Đúng này. Ồ, mình đồng ý với bạn luôn. Cảm ơn bạn rất là nhiều nha!